Je comprends mais tu tu sais, ceux qui disent qui seraient à plusieurs, bah là, ils pourraient aussi peut-être dire, heu: «À défaut, bah c'est pas grave, il y a toujours mon mari qui travaille, il y a toujours ma femme qui travaille» mais d'un autre côté, quand il y a un foyer à faire vivre avec des enfants et cetera. Il peut y avoir des crédits, il peut y avoir, voilà, une u u une pression financière qui est encore plus grande aussi quoi. Moi je je pense qu'il y a pas il y a pas de schéma idéal finalement quand tu te quand tu te
Mmh. Mmh. Exactement, ouais, c'est vrai. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Moi, c'est vrai que j'avais pas d'enfants donc heu heu, d'ailleurs, heu, bah à l'époque, j'avais même pas encore mes chats. Donc tu vois, pour le coup, j'étais vraiment seule donc heu, donc voilà quoi. Mais heu, bon, après j'avais une maison donc heu, il y avait ça aussi quoi. M heu, j'avais pas envie de de la perdre, voilà et mmh, alors bon du coup, j'ai bon voilà j'ai pris un petit peu de de recul, heu, quand même quelques quelques semaines ou quelques mois. Je je je ne sais plus exactement combien de temps mais j'ai pris un peu de recul, heu, c'est vrai que je j'avais vraiment du mal à me projeter. Je savais pas, heu heu, vers, heu, qui, quoi, me tourner et o
D'accord. <chuckles> D'accord. Tu avais un crédit tu avais un crédit à ouais, je comprends. Tu étais dans une région assez assez porteuse d'emploi ou pas du tout?
Bah, c'est pas c'est le nord de la France donc si tu veux, niveau taux de chômage, heu, c'est vrai que c'est, heu, c'est pas terrible non plus quoi, heu et puis heu heu, bon on a des ouvertures d'entreprises, on a aussi pas mal de fermetures. Enfin, c'est compliqué quoi, heu, c'est c'est un peu le le yo-yo.
D'accord. Ouais. Oui c'est pas c'est c'est peut-être pas la région la plus dynamique, quoi. Mmh, je comprends.
Ouais, voilà. Alors heu bah, du coup, heu, j'ai été m'inscrire dans différentes agences d'intérim pour, heu heu, voilà. En disant que parce que bah, évidemment, on te dit: «Amène un CV» donc heu-mais moi je je leur ai dit, je dis, heu: «Ne vous fiez pas à ma formation, heu, moi, je je veux bien, heu, je je je j'ai envie d'essayer bah, d'autres choses, quoi, voilà, découvrir d'autres choses.» donc je dis: «Je je je p je p je peux accepter, heu, voilà, même, heu, même un poste qui qui n'a rien à voir avec mes mes compétences, heu, hem».
Ouais. Autre chose. Ouais. Mais comment est-ce que les agences d'intérim réagissent à ça? Parce que je crois savoir qu'en France, finalement, on est on on tient on tient beaucoup à savoir d'où on vient, quel quel diplôme on a. Est ce que est ce que les a les agences intérim avaient finalement plus de tolérance pour ça? De de laisser la chance à des gens qui ont pas du tout, heu, la formation pour? Heu, essayer d'embrasser de nouvelles pref professions?
Mmh, mmh mh.